Ôi, mình tuyệt vọng dã man luôn mà, kiểu như là, ừm, cái thằng ấy là nó cứ muốn đi xuống xe đến nơi rồi ấy, mình cứ giữ nó lại xong rồi mình, kiểu như là, mình cảm giác bất lực dã man luôn ấy. Thế xong rồi mình cũng bảo là ừ, xong mình bảo là, ừm, "Bác lái xe ơi, bác cứu cháu với, bác giúp cháu với" ấy, xong rồi bác lái xe bảo chứ, ừm, "Hai đứa chúng mày đi xuống dưới mà giải quyết." <laughs> Trời ơi! <laughs>
Trời ơi! Ừm, mà hổng có ai giúp hết. Ừm, nói sao nè? Trời ơi, trời ơi! Tính ra á là ai cũng sợ bị liên lụy luôn, mà bạn chắc là cái người đó lấy của bạn rồi, nhưng mà cũng hổng có cái cái cách nào mà hổng có ai giúp thì, ừm, ừm, biết làm sao, đúng hông? Cũng là con gái nà.
Đúng rồi, ừ, thế xong rồi nha. Thì đến cái điểm xe buýt đấy mình nhất quyết không cho cái thằng ấy xuống, thế là nó không xuống được. Vì <laughs> thế là lúc ấy
<laughs> Là bạn lo, bạn giữ bạn giữ cái ông đó lại luôn á hả?
Ừ. Đúng rồi, mình cứ ôm cái tay nó, mình giữ nó đành đành đạch, rồi mình giãy đành đạch luôn ấy. Xong rồi, ờ, thế là điểm đấy thì lại có mấy người lên xe buýt. Thế xong rồi trong đấy thì có một cái, ơ, bạn sinh viên con trai kia cũng lên xe, đấy. Ừm, thế xong là anh đấy, ưm, ưm, thực mình thì, kiểu, thấy anh đấy là mặc một cái áo sinh viên của trường đại học khác ấy. Thì, ờ ừ, thế xong rồi anh đấy thấy, kiểu như là, mình mình khóc lóc kinh quá xong rồi cầu cứu những người xung quanh không không ai giúp ấy. Ừ, thế là cái bạn sinh viên này bạn ấy đã can thiệp giúp mình nha. <laughs>
Trời. Ừm. <laughs> Ừm. À! Mà hổng ai giúp. Ừm. Trời ơi! Kiểu như là, nghĩa hiệp, ơ, ra tay rồi như cứu giúp vậy đó. <laughs>
Ừ. Như anh hùng luôn ấy. Đấy, thế xong rồi bạn ấy ra, ít nhất là ừm.
Rồi hổng rồi hông biết là cái lúc đó là là cái anh đó lên tiếng như thế nào á?
Thì nhá, ừm, kiểu như là, lúc, ừm, ra tự chả có ai nói một câu nào giúp mình luôn ấy, thì ít nhất là bạn ấy ra, bạn ấy bảo là bạn ấy bảo cái thằng kẻ trộm kia là "Nếu mà có lấy thì trả lại điện thoại cho người ta đi." Đấy, thế nhưng mà cái thằng
Ừm. Ờ, lúc đó bạn có cảm thấy là tin tưởng hơn hông? Cũng, ơ, ờ, cảm giác là có niềm tin là lấy lại được cái điện thoại á. <laughs>
Có, ôi, mình bảo mình như, kiểu, vớ được cái cọc luôn rồi. <laughs> Đấy, kiểu như là, đang, như kiểu là, đang thất vọng chết đuối đến nơi rồi đấy mà vớ được cái cọc luôn ấy. Thế là xong rồi mình được đà xong mình bảo chứ "Anh ơi, anh giúp em với, thằng này nó lấy điện thoại em," xong rồi cái thằng thằng kẻ trộm kia nó lại chửi luôn cả cái bạn sinh viên kia luôn. Đấy, ừm, lại chửi luôn. Thế xong rồi bạn sinh viên kia lại còn lớn tiếng hơn, nói chửi lại, xong bảo "Mày có tin tao tìm thấy điện thoại trên người mày không?" <laughs>
<laughs> Trời ơi, tiếp luôn á hả? Chửi tiếp luôn, hai người luôn. <laughs>

Ừm, đúng rồi đấy. Thì lúc đó thì mình mới nhận ra là, ờm, cũng nên, kiểu như là, có lòng tin vào vào người tốt hơn ấy. Đấy, chứ đôi khi, kiểu, thực sự là lúc đầu mình cũng hơi, kiểu như là, thấy tuyệt vọng rồi, mình không có còn hy vọng gì hết v vào những cái người xung quanh cả. Đấy, thì mình mới nhận ra là, ừ, vẫn may quá, vẫn còn một người. Ừ, mà đấy, không biết làm sao mà anh đấy vừa lên xe thôi mà anh đấy chưa hề biết là cái sự vụ như thế nào nhưng mà nhưng mà anh ấy đã tin tin tưởng vào cái câu nói của mình ấy, là mình đang cần giúp đỡ và mình biết là cái đối tượng kia là là kẻ trộm ấy, mà anh đấy chưa biết như thế nào thực hư như thế nào nhưng mà anh ấy vẫn, kiểu, giúp mình ấy.
Ừm. <laughs> Ừm. Mà có cái người, à, ừm, giúp bạn, đúng hông? Ừm. À. <laughs> Ừm. Cũng cũng giúp, đúng hông? Tính ra là anh ấy á, nhiều khi anh ấy cũng hay giúp đỡ cho nên là anh ấy nhận ra ngay á có thể là như vậy luôn á. Ừm, mà bạn nghĩ á là cái bài học lớn nhất á trong cái câu chuyện đó là gì? Là cái lòng tốt, hay là, ờ, bạn nghĩ, a, thêm là trên đời này á, vẫn còn nhiều người tử tế và giúp đỡ người khác nữa?
Ừm. Ừ, có lẽ thế. Ừm, đúng rồi đấy. Mình mới, ơ, nhận ra một cái bài học ở đây ấy là đúng là trên đời này thì vẫn còn rất rất là nhiều những cái người người ta rất là tốt. Và người ta cũng chả cần phải, ừm, đòi một cái kiểu, ừm, ơn ích gì ấy. Ừ, không cần một lời cảm ơn nào cả! Đúng rồi. Mà người ta vẫn giúp một cách, kiểu, nhiệt tình như thế thì mình thấy, kiểu, rất là, kiểu như là, có niềm tin vào cuộc sống.
Ừm. Quà cáp hay là cái gì, đúng hông? Đúng rồi, không có cần ơn nghĩa gì. Ừm. Đó, lòng tốt xuất phát từ tâm đó.
Ừ ha, đó! Thế cho nên là mình vẫn bây giờ vẫn rất là hy vọng là mỗi người đều, kiểu như là, sống tốt hơn một chút là được ấy.
Ừm. Hành động tử tế. Ừm, đúng rồi. Ờ, nhiều khi á, ờ, giúp người lạ một tay à, nhiều khi mà mình cũng được nhận được cái lòng tốt đó trở lại hén. Ờ, cảm ơn câu chuyện của bạn nha, chào bạn.
Ừm. Ô kê, cảm ơn bạn đã lắng nghe nha!

Ừm, <chuckles> ê, cái lúc đó chắc là bạn run lắm hông có làm được gì hết á. Mà may á là có anh đó chứ mà hổng có anh đó chắc là cũng mất cái điện thoại đó rồi ha?
Nhìn nó cũng bặm trợn ấy. Ừ, đấy. Thế thế lên là, kiểu như là, ừm, sau khi mà, gọi là làm sáng tỏ mọi chuyện này xong rồi trả lại, ừm, cái công bằng cho mình rồi. Thế là, ừm, thì nhưng mà, nói chung là cũng thả cái thằng kẻ trộm đi thôi chứ cũng không có ưm, không có đưa nó lên công an gì cái hết. Tại vì là lúc ấy thì ai cũng đang trên xe buýt ấy, xong rồi cũng chả ừ, cũng chả ai rảnh để mà để mà đưa nó đến công an. Thì, kiểu như là, có anh, cái anh sinh viên kia, anh ấy có tống cái thằng đấy xuống xuống xe thôi. Thì anh ấy còn anh còn bảo ấy chứ: "To khỏe thế này mà không biết đường mà đi bốc vác mà kiếm tiền đi, đi ăn trộm không thấy nhục à?" <laughs>
<laughs> Ừm. Ờ, cũng khó mà, đúng hông? Ừm. <laughs> Mà đi ăn trộm. Ừm. Thiệt ra là chửi cũng đúng mà, đúng hông? Trời ơi, tự nhiên giữa thanh thiên bạch nhật luôn mà, à, cướp, ơ, cái điện thoại ở trên xe buýt nữa thì, kiểu như, nó quá rành rành luôn đó.
Ừ, thế Ôi. Đấy, quá trời luôn. Thế xong rồi mọi người trên xe chứng kiến thế nhưng mà cũng, kiểu như là, mọi người cũng xì xào, xì xào thôi chứ cũng chả ai nói gì. Thế xong rồi mọi người lúc ấy thì mới an ủi mình, kiểu như là, bảo là "Thôi, đấy, không khóc nữa. Rồi, lấy được, d ờ, lấy được điện thoại rồi thì thôi." Đấy, thế xong là, ờ, à, bạn nam sinh kia kìa, bạn nam sinh viên kìa thì mới đưa điện thoại ra cho mình. Thế xong rồi mình, kiểu, cũng cảm ơn rối rít luôn, mình cũng: "Em cảm ơn anh. Cảm ơn." các thứ ấy.
Ừm. <laughs> Ừ. Ừm, ờ, tính ra c cái anh đó tốt quá hen? Ờ, mà anh đó cái lúc đó cái biểu cảm của anh đó là sao á?
Thế xong rồi ông ấy lạnh lùng dã man luôn! Trời. Ừ. Eo ơi. Anh ấy lạnh lùng lắm, xong rồi anh ấy bảo là chứ, anh ấy còn nói mình là chứ: "Bị cái thằng móc túi nó móc mà chỉ biết ngồi khóc thôi hả? Ờ, con gái không đánh được thì phải, ờ, biết gọi người xung quanh chứ." Xong rồi: "Không thì cái hành động" bảo chứ ờ, đấy, xong rồi bảo: "Không thì cái hành động dễ nhất là mượn điện thoại người gọi mượn điện thoại người khác để mà gọi vào số của mình mà cũng không làm được à?" <laughs>
Ừm. <laughs> Ờ, rồi bạn rồi bạn cũng ừm, nhưng mà bạn cũng có làm mà. À, <laughs> là cũng, a, chỉ cho bạn mấy cái bài học mà khi mất điện thoại liền thì cũng nên làm gì hen?

À, là là, kiểu, muốn tài xế dừng lại rồi xuống xe cho thật nhanh, đúng hông? Định tẩu. À.
Đúng rồi, nó đang muốn là, kiểu như là, đi xuống cái điểm xe buýt tiếp theo luôn á, nó không thì chả là nghi ngờ luôn rồi còn gì nữa, đấy.
Ừm, nhưng mà thì sau cái sau cái chuyện đó, thì hông biết là ai giúp bạn để mà lấy lại điện thoại hay là bị mất luôn?
Cái lúc đấy á, chưa có ai giúp mình hết trơn ấy. Xong rồi là mình cứ tóm tay thằng kia, xong rồi mình cứ, ơ, gào cái mồm mình lên, mình nói là là ờ, mình cứ bảo "trả điện thoại đây cho tôi" các thứ ấy. Thế xong rồi cái thằng kia nó ghê lắm bạn ạ. Nó nó còn gạt tay mình ra, xong rồi nó chửi mình, nó bảo là ừ, ừ, ừ, nó chửi mình luôn ấy, nó bảo là "Con này mày bị điên à?" Thế xong rồi <smacks lips> thế xong nhá, nó cũng cho tay vào túi quần nó xong nó móc móc ra, xong rồi chả có gì hết. Xong rồi nó, ưm ừ, xong rồi nó giơ hai tay nó lên, xong nó bảo mình nà "Đây, mày khám đi, mày khám đi xem có không." Thì, kiểu, mình sợ ơi là sợ, xong rồi mình, ờ, mình thì ai mà dám động vào người nó, thế xong mình kiểu, gọi là, sờ sờ, sờ sờ nhưng mà mình sờ vào vào bụng này, xong rồi mình, ờ, gọi là, sờ sờ vào vào cái ngực nó thôi, chứ không không dám khám kỹ hơn, đấy.
Ừm. Trời ơi, la lên như vậy luôn hen. Ừm, nói sao? Trời ơi, bị chửi lại luôn? Ừm. Trời ơi, thiệt luôn á hả? Trời. Ừm. Nhưng mà bạn chắc là đã giấu đi chỗ khác rồi, đúng hông? Cái chỗ mấy cái chỗ mà để cho bạn khám á, thì nó đâu có có đâu.
Ừ, thì túi quần nó cũng móc ra rồi, thì mình không dám sờ vào quần nó nữa luôn ấy. Thế xong rồi áo nó thì mình không thấy luôn. Thế, thế xong rồi nó kiểm tra mình kiểm tra nó không được, thế xong rồi á, nó lại chửi cho mình một trận, nó lại chửi mình tiếp. Ừ, xong nó bảo chứ, ừ, "Mày nói"
Ừm. Trời ơi. Rồi sau đó thì sao? <laughs> Trời ơi, thấy thương ghê. Ê, cái kiểu đó đúng là kiểu là vừa ăn cướp vừa la làng luôn á.
Ôi, xong nó bảo ấy, nó còn bảo chứ: "May là mày là con gái nhá, tao không thèm đánh nhá. Chứ, a, mày là con trai á, thì tao đánh chết rồi." Kiểu thế cơ, trời ơi.
Ừm, ưm. Trời ơi, thua thiệt luôn á nha.
Nó đe dọa mình dã man làm cho mình hoảng, mình sợ ấy, xong rồi mình chỉ biết khóc. Xong rồi mình cứ, kiểu, khóc, xong rồi mình cứ thét lên là "Các anh ơi cứu em với, các chú ơi cứu cháu với á." Mà nhá, trên xe trên xe có rất nhiều người luôn ấy, nhưng mà chả ai cứu mình luôn.
Trời ơi, tức là cái tình cái tình huống đó cũng ừm. Trời ơi, cũng, ơ, ngại quá hén. T ưm, mà bạn có nghĩ á, là mọi người hông có dám can thiệp vô là tại vì cũng cái sợ cái ông đó hông?
Thì chắc là, kiểu như là, ai thì người ta cũng không muốn bị liên lụy ấy. Ừm, đấy, chứ trên xe thì quá trời là đàn ông.
Ờ, đúng rồi, rồi hông biết là lúc đó bạn thấy sao nè?
Hửm?
À, lúc đó bạn cảm cảm thấy như thế nào? Ờ, bạn, kiểu như, kêu la rồi khóc vậy á, mà hổng có ai giúp á.